آآ، أنا شايف من وجهة نظري أي شغل ييجي لك حتى لو مش مجالك بأي فلوس طول ما أنت محتاج، اشتغل.
إمم. إمم.
يعني ده ش ده شيء لازم تبقى عارفه ألِف زائد ب، يقول لك لأ يا عم أنا أقعد في بيتنا وما وما أشتغلش الشُغلانة دي، لأ اشتغل يا حبيبي طالما أنت مش لاقي المكانة اللي أنت عايزها وبتتعب بتتعب، اشتغل الشُغلانة دي دلوقتي هتلاقي بعد كده المكانة اللي أنت عايزها، يعني ع عادي جدًا.
إمم، إمم. بالضبط. صح. صح جدًا، اشتغل أي حاجة لحد أمّا تلاقي الحاجة اللي أنت عايزها، دي أنا أقولها كده يعني، اعمل ما تحب حتى تحب ما تعمل، بالضبط، بالضبط كده. <laughs>
آه طبعًا، بالضبط، لا آآ حتى بالضبط، وأدينا بنعمَل ما نحب. <laughs>
بالضبط يالّا، أنا استمتعت جدًا بالحديث معاك، أنا فعلًا كان حديث شيّق جدًا وباشكرك جدًا، جدًا، جدًا، مع السلامة.
حقيقي وأنا. حبيبي، أنا باشكرك جدًا، عفوا مع السلامة.